Certo, a sono assolutamente d'accordo, bisogna proprio imparare a farlo, anche perché sennò è è veramente anche proprio impossibile a una certa mantenere una serenità mentale, ecco. Perché poi lo stress influisce tanto sull'umore, come abbiamo detto, sul fisico, ma proprio anche sul sul tuo atteggiamento con gli altri, no. A me per esempio, ma a tantissime persone che conosco, penso sia una cosa molto comune, è è la classica situazione in cui tu sei molto stressata e te la prendi con tutti. Cioè è una cosa che perché sei tu che, mhmm, in quel momento sei piena di tutto quello che devi fare e e te mhmm, qualunque persona ti dica una minima cosa che, ehm, diciamo, ti fa uscire sopra le righe, tu ti sfoghi con con questa persona. E <clears throat>
Sì Sì, si. Brava, soprattutto. Sì. È bruttissimo. Sì. <chuckles> Brava. Sì, sì, sì. E non è bella questa cosa qui, perché poi noi non non ci si rende conto che in effetti si creano su ulteriori situazioni di stress, di tensione, perché poi stai male dopo. Se ci rifle e dici: "Ma per quale motivo io ho risposto male a quella persona?" In fondo n
No, certo. Esatto. Certo. No, assolu poi magari è una persona che, cioè, mhmm, a cui vuoi bene, una persona che ti è vicina, che non ti ha cioè, che no in quel momento poi ci ripensi, non ti ha detto niente effettivamente, però, tu ehm, in quel momento per te era sopra, diciamo, la soglia di stress che tu sei in grado di sopportare e ti ha mandato in fuori fuori dalle righe, insomma.
Brava. Sì. Sì. Sì. Fuori fuori o fuori orbita proprio. <chuckles>
Esatto, sì, è esatto. E poi quando ci ripensi, come hai detto tu, e ti fa stare anche malissimo, ti senti proprio male tu con te stessa, no. Eh, quindi sì, è veramente terribile quando succede, assolutamente. <chuckles>
Male sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. <chuckles> Io provo un po' di invidia, ma è un'invidia, diciamo buona posi positiva nei confronti degli uomini, no. <inhales> Ehm, perché non hanno questa questa logica, questo pensiero, questa questo modo di di di intraprendere le le proprie responsabilità, es mhmm, ne in qualsiasi tipo di, mhmm, settore fa lavorativo, familiare e quant'altro. Hanno sempre questo minimo, ehm, come di questa minima intenzione di fare le cose, mhmm, che bastino, cioè, sono sufficienti per loro va bene, non vanno oltre. E quindi, mhmm, non subentra questo stress che che di solito nelle donne si evidenzia in maniera proprio veramente esorbitante. E a volte dico: "Beati loro". <chuckles>
Ah-ah. Ah-ah. <clears throat> Mh-mh. Certo. Ah-ah. Ah-ah. Sì. Mh-mh. Eh, sì. È interessante.